Oye, últimamente me he sentido deprimido. Tiene muy poco que terminé con mi relación y la verdad, las actividades que teníamos posteriormente a nuestros trabajos cuando teníamos el tiempo libre era algo increíble. La verdad, me encantaba esa parte de poder llegar a casa para ir a cenar con ella, irle a contar mis problemas, eh, y como estamos en el mismo gremio, eh, me acostumbré mucho a resolver situaciones del trabajo en conjunto con esta persona y, no sé, ¿sabes? Ahorita que ya no está a mi lado, me pesa mucho el hecho de que ya no podamos compartir el tiempo libre juntos, que llegue a mi casa y ya no haya nadie que me pueda recibir con un abrazo, eh, que llegue a mi casa y esté completamente solo. Eso eso me hace me hace sentir un poco triste, desmotivado. Ya no voy con tantas ganas al trabajo. Inclusive ha habido momentos donde me la paso pensando en ella todo el día en el trabajo y ni siquiera rindo de la misma forma.
Ujú. Ajá. Mm. Sí. Ajá. Ujú. Mm. Ay. Sí, no, obviamente es una situación bastante difícil, sobre todo, pues si te acostumbraste, pues literalmente, ¿no? A tener su presencia todo el tiempo, porque incluso, ¿no? Aunque no estuviesen juntos, pues sí, es normal, pues, pensar en la otra persona, ¿no? Eh, pero pues cuéntame quizás un poquito. Eh, por ejemplo, eh, mm, sí, ah, ¿te has apoyado quizás en otras personas? ¿Si has podido hablar, eh, con amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con eso?
Claro. Sí, normalmente yo no vivo cerca de mi trabajo. Entonces, eh, pues bueno, viajaba constantemente a él y pues bueno, tengo gente de mi trabajo con los que siempre me juntaba, ya sea los fines de semana, para poder, eh, platicar, desahogarme, convivir inclusive con mi expareja y, obviamente, saben de mi ruptura y saben que ando muy distraído, eh, me lo han hecho saber. Inclusive, eh, de alguna fo alguna forma me han dicho que ya no estoy rindiendo de la misma manera en mi trabajo, eh, y y bueno, me dicen que que que esto va a pasar, que es normal, que lo mejor es que te duela ahorita y no posteriormente. Eh, a lo largo del tiempo, porque sí hay algo mal en la relación, es mejor terminar las cosas de una vez y no postergarlas porque se puede poner peor. Eh, me comentan ellos que lo mejor fue hacerlo de una vez, pues porque si más adelante yo tenía quizá un crédito, eh, un de hipoteca. Sí tenía un hijo, iba a ser más complicada la forma de resolver los problemas, ¿sabes?
Mm. Sí. Claro. Sí. Sí, no, y en eso, pues sí, tienes razón. La verdad es que, pues sí, la relación terminó antes de que, pues, hubiesen cosas más grandes de por medio. Pues al menos, pues, tienes la e el consuelo de cierta forma, ¿no?, de que pues no dejaste cosas pendientes y que, pues, al menos, pues tienes, pues, eh, sí, ¿no?, Esa esa conciencia de que bueno No, no llegamos a algo, pues más grande, algo que, pues, ya no se pudiera revertir, por ejemplo, ¿no? Entonces, sientes que, por ejemplo, quizás, o sea, las cosas son, o sea, ¿lo ves quizás más negativo? ¿No has te has puesto a pensar a pensar quizás en las cosas, pues que pueden traer puede traerte el no estar ya en una en esta relación?
Sí. Mm, mira, la verdad, yo tenía unos hábitos y rutinas anteriormente en mi relación. Me encantaba ir a correr, me encantaba jugar pádel, hacer pesas, pero pues, obviamente, pues, cuando entré en esta relación, pues dejé de hacer esas actividades para acoplarme un poco con mi tiempo libre con ella. Entonces pues, el hecho de volver a retomarlas, eh, no me he sentido de la mejor forma. No me he sentido motivado. Ya tiene siento que estoy ganando peso, porque, he dejado de hacer ejercicio. No sé, es complicado como que siento que me falta algo.
Ujú. Okey. Sí, no, y es normal, por ejemplo, pues, algo que sí podrías intentar, pues sí es retomar esa parte, obviamente la motivación, pues, es algo difícil de de tener justamente sí no te sientes de la mejor forma. Eh, no sé, por ejemplo, ¿sí has tenido la oportunidad de hablar con un psicólogo, o con un profesional? Eh, pues sí, ¿no?, un terapeuta, quizás para expresarle, pues, cómo te estás sintiendo, cómo quizás estás llevando, pues, hasta una depresión, ¿no?
Sí, me da mucho miedo la parte de entrar en una depresión por una persona, porque te puedo decir que el 50% era mi trabajo y el otro 50% es estar con esta persona. Entonces, me quitas el 50% de mis actividades y de alguna forma vivir ese duelo, eh, me pesa bastante, al menos quizá, porque no ha sido mucho tiempo de de la ruptura y me me duele, ¿sabes?, me dejó un poco desconfiado, un poco con baja autoestima, y bueno, la intención de esto es, pues, quizás, no sé, si tú me pudieras apoyar con con algún mantra, algo que haya ti te haya funcionado, en tu relación pasada. No sé, ¿sabes?, un buen consejo, de alguna persona que tenga esa experiencia.
Ujú. Ujú. Sí. Sí. Claro. Mm. Sí. Pues mira, es normal, muchas veces. La verdad es que pues sí, es bueno dejarse sentir, el dejar que, pues, los sentimientos fluyan, ¿no?, porque muchas veces, eh, dicen, ¿no?, a veces que guardarse eso es mejor, pero la verdad es que no es cierto. Es bueno, que vivas tu duelo que, pues, sí tengas, o sea, si tú sientes ganas de llorar, pues, que llores, porque la verdad es que, pues sí, guardárselo al final te puede hacer más daño hasta físicamente. O sea, eso puede, pues, traerte consecuencias graves. Te digo, no solo mentales, sino también físicas. Entonces, está bastante bien, la verdad, si tú realmente, eh, pues sí, todo te deja hacer de que incluso es normal que quieras dejar de hacer cosas, sobre todo, si dices no que, pues si era tu otro 50% de tu día, obviamente, pues, vas a decir, ¿no?, "¿Cómo relleno ese espacio?", y pues, no es que se rellene, sino que, pues, está ahí, ¿no?, pero, pues, sí tratar de de ocupar tu mente en otras cosas, como que abrir espacio para algo más en ese momento. Entonces, eh, te digo en primer lugar, pues sí, te podría recomendar el hablar con un profesional, pero también, eh, pues sí, está muy bien, la verdad que por ejemplo, puedas retomar cosas que dejaste de hacer cuando entraste en esa relación. Eh, no sé, también, por ejemplo, eh, si hayas, eh, pues, también quizás, eh, intentado algo nuevo, algo que, quizás, no hayas intentado. O sea, por ejemplo, ¿no?, mencionas el ejercicio y todo esto que hacías antes, pero, no sé, si hayas probado algo nuevo, algo que no estabas acostumbrado, o algo totalmente distinto.
Claro. Mm, te voy a ser muy honesto. La verdad, no me han dado ganas de empezar absolutamente nada. Sí te digo que me levanto solamente para el trabajo por pura inercia, eh, pues es lo que pasa. Solamente espero mi hora de salida para poder estar en la casa, comer algo, y ni siquiera me dan ganas de de lidiar con la gente, de estar en contacto con con mi entorno. Estoy un poco aislado, estoy un poco distraído, ¿sabes?, me siento como que estoy en un bucle mental donde solamente repito la historia una y otra vez en lo que pudo haber sido mejor, en cómo se pudieron haber manejado las cosas desde un principio. Sí, ella hubiera sido más honesta, ¿sabes?
Ujú. Mm, okey. Sí. Ujú. Claro. Sí. Claro. Ujú. Sí, es normal pensar todas esas cosas porque, pues, uno quiere pensar en cómo, pues, pudo haber sido la otra la situación de otra forma en que pudo haber hecho uno diferente. Y eso está bien, porque, pues, de cierta forma te hace crecer, te hace dar cuenta, quizás de errores que pudiste llegar a cometer, eh, y pues, más adelante, pues verás que puede serte útil, pues para una siguiente relación que quizás en este momento, pues, tú no tienes prevista justamente por cómo te sientes, pero pues la vida, eh, pues la vida sigue, ¿no? Entonces es bueno que pues también digo, eh, ahí con un profesional, pues sí, puedes darte esa oportunidad de introspección, de de ver a a ti mismo, eh, las cosas que puedes, pues salir, ¿no?, de de eso. Entonces, eh, también te digo que intentar cosas nuevas es algo difícil. Obviamente, no hay motivación, pero sí hablas, quizás te digo con un profesional, pues puede ayudarte a tener esa introspección para que puedas intentar hacerlo. Eh, te digo, las cosas siguen, entonces, pues más adelante, obviamente, puede que encuentres a otra persona que no va a llenar su lugar porque, pues, todas las personas son diferentes, pero, pues, verás que puede ser algo diferente. O sea, una relación completamente nueva, eh, una relación que quizás te haga sentir también a ti diferente y que, pues, ya con todas las cosas que aprendiste de esa otra relación que terminó. Pues verás que va a ser mejor y que vas a ser, pues sí, tener en cuenta cosas que quizás no las tuviste, eh, al momento de de esta relación que terminó. No sé también, por ejemplo, eh, quizás, e empezar con rutinas, empezar, quizás, eh, digo, con cosas que, pues, de momento no tienes una motivación para hacer, pero pues al menos como para agarrar quizás una costumbre, o sea, quitando el trabajo, por ejemplo, eh, alguna actividad que pudiese o sea, pudieses hacer, por ejemplo, en tu casa. Em, incluso hasta algunos juegos, quizás en en línea, pueden ayudarte. Pues para despejar la mente, te digo siempre, lo principal, pues sí, te recomiendo mucho que, pues, puedas tener contacto con un un terapeuta. Sí, un psicólogo, un profesional, porque, pues, cuando ya estás en un punto en donde sí sientes que, pues, no hay nada que hacer, que te sientes triste, que no quieres hacer nada. Pues sí, lo lo ideal es poder hablar con uno para que, pues, también pueda ayudarte a salir de algo que, pues, seguramente hablar con tus amigos o con tu familia pueda ser muy difícil.
Claro. Claro. Sí, pues mira, me acabas de dar una gran idea, eh, creo que para empezar tengo una caminadora aquí en la casa. Entonces voy a empezar a caminar, aunque me pueda escuchar un podcast, para empezar a tener movimiento y no mal acostumbrar a mi cuerpo. Y eso que me dijiste de los juegos en línea, pues, tengo una PlayStation. Entonces creo que la voy a volver a prender. Voy a comprar un buen juego y me voy a enganchar un poco ahí para tratar de pues, de no pensar en esto en lo que tengo una estrategia clara y hablo con un terapeuta que me pueda de alguna forma dar un plan, ¿no?, de una estructura de cómo debo pensar para, pues, para poder solucionar este tema, ¿no? Que que yo creo que esas personas que, pues, estudian, los psicólogos, pues siempre van a tener estrategias buenas para poder soltar a las personas y este tipo de situaciones emocionales.
Sí. Sí. Ujú. Sí, te digo, no es cuestión quizás de no pensar en eso porque, es normal y te digo, lo importante es que también tú te dejes sentir, te dejes llorar, te dejes, pues sí, o sea, eh, no no es limitarte a ti mismo, incluso, o sea, muchas veces las otras personas son las que te dicen: "Ya no te sientas mal", ¿no?, pero es como: "¿Cómo no me voy a sentir mal?". Entonces sí, es bueno que, pues, al menos tú contigo mismo cuando estés solo, pues sí te abraces, te digas, eh, pues, que puedes con eso que puedes llorar, que puedes dejarte ser. Entonces no te presiones, tampoco haz lo que esté en tus manos y y pues, tú sabrás que va a haber momentos, ¿no? Donde, pues, sí te de ese ese ánimo, quizás de momento de voy a ponerme a en la caminadora, ¿no?, o voy a jugar tal juego, ¿no? Verás que, pues sí, con poco a poco, pues, se va saliendo de eso. No es algo que va a durar para siempre y pues, de verdad te deseo, pues, lo mejor con esta situación.
Okey. No, gracias por por darme tus buenos consejos, eh, siempre es bueno tener a personas que te sumen y que te puedan aportar. Gracias por preocuparte y gracias por estar ahí. Que tengas un lindo día.
Igualmente. De verdad, espero que pues, te vaya muy bien con esto. <chuckles> Hasta luego, cuídate mucho.
Adiós, cuídate.